Y tú te sientes exclui ¿crees que te s?
Hasta incluso a robar algunos del grupo. Eh, ¿sí?
No, te iba a preguntar que si te sientes excluido desde que te lesionaste y dejaste de jugar.
Dime, dime Puede ser que a lo mejor y sí o eso viene a abonar Mira, otra cosa que yo te comento Sí, no, no te lo había dicho. Yo tengo ya voy para 12 años que no tomo, ¿no? Este, nosotros, este, tomábamos, este, pues, bastante ahí, este, en el grupo, ¿no? Ellos siguen tomando. Yo no tomo, pero se nos seguíamos viendo ahí más o menos, o sea, los seguía viendo seguido. A a la mejor es la que no tomo y a la mejor, este, y ahora entonces, a lo mejor son diferentes cosas que se han ido abonando, porque la y fueron los últimos juegos y que me lastimé ya y de plano no pude jugar. Fue en enero del 2020 un poquito antes de la pandemia. Y ya después

Y a lo mejor tenga un poquito que ver eso y también que no tome, a lo mejor sí sí sí sí sí pueda ser el sí puede ser tema.
Sí, definitivamente puede ser un un un asunto ahí relacionado a que ya no tomes. Pero yo me pregunto ¿lo has comentado con ellos? ¿Has comentado que te sientes excluido, o, has comentado que que digas: "Oigan, pues, este, hicieron están haciendo pachanga y no me están invitando, qué qué show, qué pasó", o algo por el estilo?
Me gustaría que que a lo mejor me dijeras para hacer de una manera asertiva y en positivo, porque sobre todo este último año, o sea, estos últimos 5 años, eh, gradualmente, eh, mm me eh, empezado lo veo muy muy, este, muy mar cado esa exclusión, pues Pues a lo mejor, us ¿qué recomiendas?, este, pues entonces, eh, ahí. Otra cosa también es este, mm, estos locos les gusta bueno, a muchos, no te voy a decir que siempre, y algunos aunque estén y que se juntan ahí, eh
<sniffs>
este, con una carne asada y demás, se van, este, a a se van de bar, se van de antro, o ahora sí que a a a buscar muchachas, ¿no?, a a a ligar. Y pues ahí ese cotorreo tampoco a mí me gusta, estoy casado y y no, aunque ellos también algunos están casados, pero pero igual no no me gusta andar así de de ojo alegre, no, no, no, ese cotorreo pues no me gusta, pues ahí tampoco empato por eso.
Okey. Pero ahora yo te pregunto, este, ¿les has comunicado, o piensas comunicarles decirles: "Oigan, ¿por qué ya no me invitan?, o he he visto que están haciendo, eh, juntadas y no no es no estoy yo, o sea, qué qué pasa, cuál es el problema", o o algo por el estilo? O sea, ¿has pensado en en expresárselos?
En ese sentido. Sí he pensado, eh eh, a ve y y y pero pero no sé cómo, ¿co cómo tú crees, este, que sería lo lo más ideal?
Pues principalmente yo lo que creo, sería decirles, este, en el grupo de WhatsApp, eh, cada que cuando veas que suban una foto en la que en la que no no es de una reunión en la que no fuiste incluido, preguntarles: "Oigan, eh, ¿por qué no me invitaron?". O: "¿Qué qué está pasando?", o o, mm, o o de repente, decirle a uno de los del grupo: "Oigan Oye, este, me siento me siento excluido, me siento"